Totoo, halos wala ngang kakatok sa pintuan na ngayon, eh, at mangangaroling. 'Di ba 'yon ang mga
Oo, oo. Tapos, eh, ang kakanta, eh, kung mayro'n man, kakantahin mga ano, mga jingle sa TV. <laughs> Oo.
Oo, <chuckles> hindi 'yong classic na, nap na ano 'to, na mga awitin tuwing Pasko.
Oo, oo. Totoo, totoo, totoo. Wala na.
Totoo, nakakamiss 'yong mga gano'n.
Ngayon makikita mo mga jingle sa TV tapos may choreography. <laughs> Nakaka-entertain din, pero nami-miss mo 'yong 'yong dati, 'yong usual na ano, mga caroling.
Totoo 'yan. <laughs> Oo. Oo din at saka kapag may 'pag may sayaw parang kailangan magbigay ka ng <chuckles> mas malaki. <laughs> Oo, kaya minsan
Oo, naoobliga ka. <laughs> Kasi sabi mo nakakaawa naman 'yong effort. <laughs> Oh, no. <chuckles>
Totoo, 'yong ang ano, <laughs> 'yon ang nakakahiya kapag, um, <chuckles> dati parang limang piso lang okey na. <laughs>
<chuckles> Oo, o oo totoo. Pag-iipunan mo pa para iipon ka buong taon pambigay mo sa ano. Kaso iba na 'yong effort no'ng mga matatanda na 'yong nagka-caroling maganda sana kung mga bata lang, eh.
Kaya nga, eh, tapos ang nakakatawa pa, 'di ba dati parang okey lang kahit candy lang ibigay mo <laughs> ngayon hindi na. <chuckles>
Mm, oo, toto oo, naoobliga ka na, iba na. Parang parang nag-iba na 'yong ano ng caroling ngayon, eh.
Totoo ya Mm, totoo, hindi mo alam kung hmm.
True. So ano 'yong pinaka, ano oo an ano 'yong pinakamasayang alaalala mo sa Pasko kasama 'yong pamilya?
Ah, 'yong sa akin, ah, no'ng pumunta kami sa Manila para mag, ah, celebrate ng Pasko. Kasi 'yong, ah, pamilya namin nasa probinsiya part. Kumbaga once a year lang kami pumupunta sa Manila para mag 'yon nga, mag-celebrate ng Pasko. Kaya para sa 'kin 'yong pinakamasayang alaala kasi nga lahat andodo'n. Tapos 'yong mga pinsan ko, naglalaro kami tuwing Pasko. Lahat mga taguan kahit gabi na at saka walang walang, anong tawag nito, kahit anong oras na okey lang sa kanila kasi parang pagbigyan kasi nga Pasko parang gano'n.
Mm. Mm. Mm. Mm, mm. Mm, hmm. Mm, mm. Mm. Hmm, oo. Oo, oo. Maganda nga 'yon, ano, nakakamiss 'yong gano'n, ano?
Oo.

Totoo. Eh, ikaw ano yung pinaka masayang alaala mo?
Lala Siguro yung ano, yan yun din yung pagsisimba namin palagi tapos yung countdown sa Christmas at saka sa New Year. Yeah, tas pagsisimba, oo, bigayan ng gifts, yan, yung usual din. Ang ano lang, kumbaga 'pag nagse-celebrate kasi minsan kami sa iba-ibang lugar, pinaplano namin sa buong taon o sa ganito hindi naman sa abroad dito lang sa lokal lang. Kung saan ang lugar namin ise-celebrate kung saan tini nagre-research kami kung saan may magandang celebration ng New Year lalo na pag New Year.
Mm. Mm, oy, maganda yun. Mhm. Mm. Oo, maganda yan. <sniffs> Hm.
Sa Christmas oo, ganun mag mag ano meron kaming titirahan na magche -check in lang halimbawa sa malapit lang na lugar, yan, manonood kami nung ano nung countdown.
Mm, mm. Oo, maganda yan.
Ka hindi kami masyadong gumaga hindi kami masyadong gumagastos sa pagkain kasi ang pupuntahan namin yung experience gusto naming maranasan yung ganon yun. Tapos pagsisimba, bigayan ng gifts, yan.
Oo, tama. Mm. Oo, sa atin talagang mga Pilipino' no, hindi nawawala yung pagsisimba tuwing may okasyon.

Mm, totoo yan.
Di ba kaya nakaka
Kahit na online lang
Totoo, eh, paano naman yung, um kasi kami din minsan pumupunta kami kunyari after na ng or mi mi mismong Pasko ng umaga.
Mm, mm.
Minsan pumunta rin kami sa mga ano, yung may mga swimming pool kahit na lang di ba yung mga ganun. Tapos marami ka ding makikitang mga family din na nag ah, nagce-celebrate din, oo, napakasaya.
Mm, mm, mm, mm. Mm, mm. Mm, mm. Oo. Oo, masaya. Oo, masaya. Masaya talaga kasi kapag buong buong taon kang nasa bahay, nasa trabaho parang nababagot ka na, so pagdating ng ano, ng Disyembre parang maano mo ay time na ito para maging masaya mag-celebrate yun yun yung time na mag-iipon ka sa buong taon ng ng maka makapag-save ka man lang ng konti para sa Christmas ma-enjoy mo kasama yung pamilya mo.
Totoo nakakamiss. Mm. Oo. Oo, di ba kasi
Oo, oo.
Kumbaga sal kar karamihan, um, karamihan yun ang pahinga.
Mm, mm. Oo, totoo dun nagkakaroon ng bakasyon su supo
Totoo, kaya yun ang lahat ng salo-salo.
Oo, totoo tapos pag nag mag-ano mag magluluto kayo kasama yung pamilya mo.
Mm, naalala ko nga eh, kami tumutulong din maghimay ng yung dahon ng gabi para sa laing kaya <laughs> nakakapagod pero masaya kasi marami kaming nagtutulong-tulungan.
Mm, mm, mm. Mm. Masarap yung laing 'no?
<giggles> Oo, sobra.
Mm, paborito ko yan eh. <chuckles>
Oh, ano pang mga um
Mm.
pagkain na gusto mo tuwing Pasko?
Ako siguro yung Ano pa ba? Ah, Shang ano? Shanghai yung laging nasa ano ya, oo, lumpiang shanghai kahit hindi Christmas mahilig akong magluto niyan. Minsan nilalagay ko lang sa
O yung lumpiang Shanghai. Mm. O na eh yung ano Mhm.
Yu tapos yung mga Pilipinong pagkaan Pilipino. Yan.
Mhm.